Oh. O sea, que realmente sí estaba sentida por aquel momento en que en que no la ibas a buscar y todo. ¿Y tú consideras que en ese momento era solamente un tema de logístico? Probablemente tú también habías cambiado un poco porque estabas más cercana a tus otras amigas?
<laughs> Sí, así estaba. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que pasa, ¿no?, que ya no convives tanto con la persona con la que antes estabas todo el tiempo. Empiezas a convivir más con otras, empiezas a tener intereses, y también te puedo decir, eh, también era un poco de conveniencia, ellas tenían coche, yo no tenía, pero yo era la que les quedaba, entonces me llevaban y salía con ellas. Digo, si había una fiesta donde nos llevaran nuestros papás, sí estaba yo con esta chava también, de hecho, nos sentábamos todas juntas. Pero las salidas ya informales, de eso que te vas a dar la vuelta el domingo o algo así, ya era con ellas, porque ella vivía, de verdad, muy lejos. Entonces, no la no la pasaban a recoger, pero yo no podía decirles: "Oye, va vam vamos por ella", porque no era mi coche, ¿no? Entonces, eh, fueron muchas cosas. Entonces, yo le escribo, que te digo que no me tagueaba, y le escribo y le digo: "Oye, ¿por qué no me dejas taguear?". Dice: "Pues no somos ni amigas, y quieres taguear". Y me empiezo a reír, le digo: "Oye, no manches, agrégame". Y entonces ya me agrega y le digo: "¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida?". Le digo: "Vi que salió en el periódico que te casaste, qué padre", y ya empezamos a platicar. Y
<laughs> Claro. Claro claro. <laughs> Pero ya desde una etapa más madura, ¿no? Porque ya habían pasado muchos años, ya estaban en otra edad.
Ya ya. Te estoy hablando de los 34 y nos dejamos de ver a los 18. O se
Guau. Imagínate todos los años que tuvieron que pasar para que volvieran a hablar desde la madurez cada una.
Así es. 16, 14 años, algo así, ¿no? Algo así tuvieron que que pasar los años, pero también te digo que no fue algo de que yo no la que le quisiera volver a hablar, es que nunca me la volví a topar. Por alguna razón jamás me la volví a topar, yo salía y y mi ciudad no es muy grande, yo salía, teníamos conocidas en común y todos, pero n no no me las topaba no me las topaba, yo andaba en mi onda y nunca me las encontré. Entonces, ya que le escribí todo, resultó de que oye, voy a ir a México, porque 2 ex compañeras de la prepa, pues, se habían vuelto muy amigas de ellas y que las venía a ver, y las 2 vivían aquí. Digo: "Qué padre, ¿dónde vas a estar?". "No, pues, en tal lugar". "Te alcanzo".
Guau. Claro.